Oye, quiero saber, ¿cómo sabes tú, cuando es hora de cambiar de trabajo?
Hola, sí, puede ser un poco, a veces, retador, eh, pero bueno, hay muchas señales, eh, una de las primeras es, eh, el famoso burnout, de que, ya tienes, tal vez, un tiempo trabajando, o ya te sientes cansado, ya no te gustan las actividades, ya te ya hasta te molesta ir a tu a tu lugar de trabajo, entonces, eso es un eso es una buena señal de que ya tienes que cambiar, eh, otra que es muy general y que suele pasar mucho, sobre todo a quien va empezando, es de que ya sientes que llegaste como a lo máximo que puedes aspirar en una empresa, que ya no puedes crecer más, o que ya no hay dirección, entonces, ahí es donde yo digo, toca toca cambiarse.
Ujú. Claro. Sí. Ujú. Claro. Oye, sí, superbuenos, o sea, como dices, buenas señales, creo que son de las son de las más importantes al momento de tomar, este, esta decisión de de cambiar de trabajo, ¿has tenido alguna anécdota que, justamente, eh, incluya estos 2 factores en en tu decisión?
Claro, sí, mira, eh, de hecho, eras es algo que me que me sirve mucho para ejemplificar esta situación, ¿no?, eh, yo cuando recién me, eh, gradué de la universidad, por ahí del 2019, 2020, eh, tuve tuve unos trabajos ant tuve unos trabajos, sí antes, pero eran trabajos, eh, uno fue de practicante y en uno que fue como tipo freelancer, entonces, eh, tras un problema que tuve en mi trabajo de freelancer, porque, básicamente, no me querían dar la planta, yo decidí: "¿Sabes qué?, este trabajo no me gusta, no hay futuro y apenas llevo 3 meses, y ya sien ya me siento cansado", eh, entonces dije: "Est no, necesitamos un cambio y necesitamos un cambio ya, porque, el problema de este trabajo es que, puedo estar aquí mucho tiempo esperando que me den una planta y nunca me la den, o me o me puedan seguir dando vueltas", y, aparte, ya me habían platicado que el crecimiento también laboral y salarial no era muy bueno, era de que al año daban un máximo de 5% anual, entonces dije, eh aq muy poco, o sea, dije: "Si quisiera crecer en esta empresa, ¿cuánto tiempo es tendría que estar para tener, en primera, otro puesto, para tener algo?", porque la ujú, porque, aparte, el área, eh, donde trabajaba, era muy reducida, éramos apenas 10 personas, entonces, dije: "Aquí no hay, no o sea, ¿qué es lo que yo puedo aspirar aquí?", eh, estoy estaba viendo a mis alrededores y era de que, to éramos 4 del área, en todo el toda el área de ite éramos 10, entonces, dije: "Si quisi el único puesto que tengo encima mío, es mi jefe".
Claro. Okey, no tiene mucho, ujú. Okey. Ujú. Claro. Sí. Okey, muy poco. Claro, para crecer. Ujú. Sí, sí. Okey, no tenías como no veías algún eh, o sea, para crecer, para expandirte y poder desarrollarte en esta tu área profesional en esa empresa, en ese puesto que tenías en ese momento.
Sí, no, yo no sentía que había futuro, entonces eh, luego aparte me tenían como tipo freelancer me hacían firmar un contrato de 30 días cada mes, que la excusa de ellos era de que tenían que ver si realmente necesitaban mi puesto, y después de eso iban a ponerme a prueba para ver si ahora sí me daban la planta y así de: "Bueno, si tú estás solicitando mis servicios, n creo que esa es mayor evidencia que sí necesitas mi puesto". Pues total decidí, sí, se se me hizo muy ridículo, entonces, el tercer mes les dije: "O me das ya mi planta o me voy", y no quisieron, y como se pusieron en plan de: "Si no te gusta, pues vete", pues eso hice. Me fui
Okey. ¡Claro! Pues, adiós. <chuckles>
y me fui a a una empresa que están haciendo lo que le llaman, eh, casa abierta. Básicamente, van los aspirantes y están contratando trainees, eh, novatos, pues. Entonces, yo calificaba, todavía tenía meses de haber egresado, entonces, todavía calificaba. Entré, en y en 2 semanas ya me habían dado un trabajo con planta, y con mejor sueldo, y mejores condiciones.
Okey. Ajá. Sí, sí. Ah, excelente. Oye, qué padre, o sea, si no hubieras tomado la decisión, o sea, de de irte, no hubieras podido alcanzar, o sea, esta nueva este nuevo puesto, esta nueva experiencia, o sea, que al al poquito tiempo ya luego luego, o sea, viste un cambio a como te trataban en la en tu puesto anterior, qué increíble.
Sí, la verdad, eh, es que también, eh, esto es otra que que recomiendo mucho a la gente
Ujú.
No te aferres a tu orgullo porque yo no me quería ir a esa empresa por orgullo, porque esa empresa tenía fama de que todo mundo empezaba ahí, entonces y te y era una empresa donde tenían una frase muy muy chistosa que rima que basica que básicamente era para decir que cuando no encontrabas otra cosa o cuando tenías dificultades para encontrar empleo, te metías a trabajar ahí. Y el pro y el detalle es que sí paga, no pagan tan alto, o sea, como otras del mismo sector, eh, pero pa pero ya entras con planta, entras con beneficios superiores y entras, eh, a trabajar en proyecto directamente, entonces ya no te están dando rodeos, ya no te están diciendo que si no tienes la experiencia. Entonces
Ujú. Okey. Ajá. Sí, sí. Es muy directo.
Yo lo que dije es, si no me hubiera tragado mi orgullo y no hubiera estado que de practicante un rato, luego que que de freelancer, me hubiera metido ahí desde hace un tiempo y no hubiera perdido un año en estos empleos que no tenían futuro y que no me llevaban a ningún lado. Y dicho y hecho, me metí en esa empresa, eh, y sí haciendo méritos, trabajando de lo que ellos dijeran que trabajara, fue me gustara o no, pero tras 2 años trabajando con ellos, eventualmente me llegó una oferta de empleo que ahora sí le dio el brinco completamente a mi carrera profesional. Entonces
Claro. Ujú. Oy, qué padre.
entonces sí, eh, lo que me faltaba era ese empujón, ese hacer un un pequeño mérito que realmente respalda mi carrera porf profesional, porque el problema era de que, pues sí, trabajaste para varias al empresa, trabajaste de practicante, de becario, pero no estuviste en un proyecto importante, no trabajaste en algo importante, entonces, ¿qué confianza le dabas a la a una empresa importante de de de contratarte? Y la verdad sí, muchas veces se trata de, mm, aunque vayas a hacer lo mismo que en tu empleo anterior, muchas veces trata de simplemente dar la imagen.
Claro. A la empresa. Claro. Claro, de de, o sea, de demostrar que sí lo puedes hacer, aunque sea el mismo la mismas responsabilidades, dentro de tu puesto, pero, o sea, también demostrar que no es lo típico o lo que cualquiera puede hacer, ¿no?, o sea, ponerle tu propio tu propio toque, tu propia magia para que también esta empresa nueva pueda ver que, o sea, eres un buen, eh, o sea, eres un buen elemento a incluir en en su en su en su planta de de empleados.
Efectivamente, entonces, eh, pues sí fueron unos, ¿qué serán? 2 años que estuve en esta empresa, eh, y luego ya decidí cambiarme porque me empezó a dar burnout también, porque bueno, es que me estuvieron metien cambiando de proyectos cada rato y todo esto. Y entonces, fue cuando empecé como que, ahora sí, dije: "Mira, ya tengo aquí 2 años, ya puedo ten decir que ya tengo experiencia". Entonces, me empecé a mover, y otra y ya y me logré cambiar de empleo, y sí me ofrecían empe empleo, la verdad, bastante cómodo, ya cuando me volví a cambiar.
Okey. Ujú.
Y sí me di cuenta que que esa es otra, o sea, ya cuando ves que llegaste al máximo, ya ves que había mencionado eso de que, "cuando sientes que ya llegaste al máximo en una empresa, ya es hora de irte", entonces, yo, con esta empresa, yo sentí que ya había llegado al máximo, o sea, ya había hecho lo que tenía que hacer en esa empresa, que era hacer la experiencia que yo necesitaba para vender mi perfil. Entonces dije: "Ya, es suficiente, ya me puedo ir de aquí, ya cumplí mi labor. Entonces ahora puedo irme a otra empresa", y, efectivamente, me cambié, eh, en esa duré 3 años, y ahí ya me fui por otro motivo, me fui por temas de que no me sentía cómodo, que esa es otra razón muy válida, que cuando ya no te sientes cómodo trabajando en un en un proyecto o empresa, también es buena idea para buscar empleo.
Sí. Claro Claro. Bien. Claro. Ujú. Oye, y, por ejemplo, eh, bueno, me surgen 2 2 dudas de de eso último que comentas. La primera de que: "Okey, ya llegaste ya decidiste que ya tuviste suficiente crecimiento laboral en en esta empresa", ¿no? ¿Cómo haces tu salida o cómo, eh, te cambias de trabajo? ¿Cómo renuncias ante ellos, sin cerrarte las puertas en en esta empresa? Esa es la primera pregunta, ¿cómo no quemas ese puente o esa relación? Porque a lo mejor en un futuro no sabes, ¿verdad? A lo mejor tienes que regresar o vuelves a hacer negocios con ellos, ¿cómo haces esta salida? Pues, que s quede en en buenos términos.
Bueno, en primera, depende también la política de la empresa, porque la primera empresa que me ayudó bastante a crecer, ellos tienen política de no recontratación. Entonces, una vez que renuncies con ellos, ya ya no puedes volver a entrar, eh, entonces, con ellos ya no tengo futuro, eh, por aunque aunque llegue a cumplir su perfil, no hay futuro, aunque l ahí unos dicen que luego esa regla no la respetan. Yo, la verdad, desconozco, eh, y como yo renuncié, si e estando de programa del de novatos que die que te comenté, no creo que realmente vayan a ser una excepción conmigo. Tal vez, si hubieras tenido un puesto más alto, quizás sí lo hicieran. Eh, de la esta de la otra empresa donde estuve, que estuve 3 años, eh, ahí el problema es que, como no me como yo me fui renunciando voluntariamente.
Ujú. Ah, okey. Okey. Ujú. Ujú. Okey.
Y no me fui en unos términos ni ni buenos ni malos, me fui neutros porque porque sí hubo unos problemas con unos proyectos que yo estuve realizando ahí, eh, de que hubo problemas y así, pero tampoco me fui tan con mala impresión porque cuando me fui me mandaron una carta y fueron como 20 personas, hasta mi jefe directo me me deseó lo mejor, todo mundo fue muy amable conmigo, y me hicieron una, eh, une un me hicieron una junta de despedida y todo. Entonces no me fui en malos términos y así, ya se los comenté, que, pues bueno, eh, les agradecía mucho del tiempo y que, pues, eh, la verdad fue una grata experiencia, a pesar de todo, pues, eh, pues, yo me iba por, bueno, una para porque la empresa donde me están contratando ofrecían teletrabajo 100 % y en estos, eh, si bien estuve trabajando 3 años en remoto, eh, ya querían que me pasara a la oficina y yo les dije que, pues, ya no era tan fácil para mí, entonces esa fue una y la otra y la otra era de que tenía problemas con un compañero de trabajo y yo no veía que este compañero lo fueran como a mover, ni a mí lo ni a mí me querían mover y ya f
Ne okey. Ajá. Mm. Ay, qué lindos. Claro. Ujú. Claro. Ni que fuera a cambiar la situación.
Entonces yo dije: "Mira, ¿sabes qué? Es no me siento yo cómodo ya aquí, estoy a veces hasta cometiendo fallos por por desidia, y no es sano para nadie". Entonces, mejor dije: "Eh, si encuentro yo algo que a mí me funcione, mejor ya me voy", porque a esta persona tenía 20 años ahí en esa empresa, y yo tenía 3, entonces
Sí, claro. Uy, sí. Claro, más di más difícil que tomaran acción sobre sobre la situación, porque, pues, au aún así siempre es preferencia a a los que tienen mayor, eh, tiempo en dentro de la empresa, ¿verdad?
Sí. Más que nada sí por el temas de, tal vez, de su antigüedad, eh, des moverlo del proyecto o despedirlo iba a ser imposible, y luego era una persona que tenía reconocimientos y yo era como todavía el nova el novato ahí adentro, entonces dije: "No, ¿sabes qué? Yo me voy". Y esa era otra, vi que los puestos tenían 10, 20 años ahí y seguían, tal vez, como un puesto de seniority, entonces dije: "No, para yo llegar a un puesto que no sea de sen de ya es ya estar de jefe, cuánto tendría que esperar".
Claro. Ujú. Ujú. Claro, el todo el el tiempo para, o sea, el el la velocidad en la que ibas a ir escalando dentro de la jerarquía, dentro de la empresa, ya no era algo fácil de de pensar, o sea, de tener el el presente de que: "Ay, en 2 años, a lo mejor", ¿no? O sea, ya era a lo mejor algún timeline de 5, 7, 8 años para poder llegar a ese tipo de puestos.
Claro, así es, entonces yo lo lo pensé bien, dije: "¿Sabes qué? No, no vale la pena; mejor pruebo en otro lado". Y sí, entré en una empresa nueva, eh, q que en México, eh, acababan de llegar, eh, con visión a pe uh ap nueva, nos El personal, eh, no el, ma no tiene más de un año aquí, entonces aquí está todo por hacer, aquí sí veo un futuro. Y también es un riesgo muy grande porque no hay nada hecho todavía, pero al mismo tiempo, eh, está todo por hacer, entonces aquí tengo posibilidades muy altas, y luego van a van a van a ir creciendo el equipo, dijeron que iban a hacer un crecimiento, entonces, dije: "Mira, si me pongo las pilas y empiezo a vender el negocio, si empiezo a hacer más cosas, puede que aquí sí logre, eh, un puesto de manager, o logre crecer", algo que en la otra empresa no iba a poder hacer, al menos que alguien arriba de mí se fuera.
Ujú. Okey. Okey. Claro. Ujú. Ah, excelente. Mm. Exacto. Sí, sí. Y eso todavía en duda de si te tenían en consideración para subir ese puesto.
Efectivamente. Entonces dije: "No, aquí tal vez haya posibilidades", entonces, bueno, eh, ahorita todavía es muy pronto, no tengo ni el año trabajando para para esta nuev para esta empresa, pero pero sí estoy viendo que que todavía estamos en una fase de expansión y esa es la ventaja, que está todo todavía por hacerse.
Para ellos, ujú. Claro. Claro, tienes muchas, como dices, muchas oportunidades para seguir desarrollándote, porque no está nada como, eh, como escrito en piedra, ¿no?, de que ya tienen algo muy fijo, muy riguroso que seguir, o sea, todavía están experimentando el cómo el cómo crecer y eso a ti te va de maravilla para desarrollarte profesionalmente, justo de esto, dentro de de esta empresa, está increíble.
Sí, e así es. Y bueno, lo que nos apoya es que también hay apoyo de de de porque esta empresa está en otros países, entonces y también está como siendo como siendo apoyada por por otro por otra empresa, o sea, como que es una un socio, entonces hay de, hay de todos lados de dónde aprender y hay dónde hacer, entonces ese tipo de oportunidades yo siento que no son de para desaprovecharse, y eso es algo que que se debe apreciar mucho cuando te cambias de empleo. Si te ofrecen algo así, no lo puedes desaprovechar.
Ay, mira, qué padre. Ujú. Claro. Exacto. Oye, sí, justa, o sea, creo que tienes toda la razón en eso que dices, hay que también saber aprovechar las oportunidades que la vida te puede presentar, en especial en el ámbito laboral, eh, también tener en cuenta las señales, para saber cuándo es momento de de cambiar y buscar estas nuevas oportunidades. Te agradezco mucho tu tiempo, me encantó platicar contigo acerca de este tema. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, que tengas buen día.